Pişirebilirsin oradan ya da başka bir
Eee Doğru, teknolojik bir şeyler öğreniliyor mutlaka. Eee, her yeni gün gelişen bir şey var. Eee, bir dili yani <chuckles> mesela <chuckles> insanların konuştuğu dil haricinde bilgisayarın dilleri de gelişiyor. Bir bir dil eee, li bilirken diğerini bilmen gerekiyor. Oradan teknolojik bilgiler sahip olabiliyorsun. Evet, ya da bilgisayarında bir şey geliş eee, bir sorun oluştu; artık, hani, eee, bir kişiye danışmak yerine uygulamada, "Bu sorun nasıl çözülüyor?" diye arayıp, işte, videosunu izleyip kendin çözebiliyorsun. Onlar güze
Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. Kendimiz halledebiliyoruz birçok şeyi belki bu sayede, değil mi?
Evet. Yalnız bir yerde, eee, çok, böyle, şahit olduğum, üzüldüğüm bir konu oldu. İşte sağlık ocağı gibi bir yerde, işte, 3-4 kişi memur var orada görevli resepsiyonda. Ya, bir şekilde oradaki işlemleri yapan kişiler, eee, hani, onlar da görevlerini yapıyorlar ama sistem mesela, eee, online randevu almaya ya da bazı bilgileri online sistemden indirmeye yöneltti artık. E, yaşlı bir amca, eee, almış bastonunu yürümüş gelmiş. Çok da uzun boylu, heybetli bir adam ama yaşlı, yani, orada. Eee, işte ba 1 tane işlemi eksik olduğu için onunla ilgilenmediler. Eee, bunu, işte, bunlar artık
Tamam. Evet. Tamam. Evet. O da ona yapabilecek bir şeyde değil herhâlde yani teknolojiyi yapabilecek bir yaşta mı değil? Eee, orada mı zorlandın?
Değil, eee, ve yani çalışanların ona şey demesi, işte, eee, hani, "Genç birisinden yardım isteyin." der gibi, işte, "Bunu gençler daha iyi yapabiliyorlar. Ondan yardım isteyip yaptırabilirsiniz." Yani bir şekilde her şey o kadar çok dijitalleşti ki <chuckles> yani ayaklarına kadar gelmiş.
Evet. Biraz üzücü aslında. Hem, hani, resim olarak Hı hı. Lütfen devam et.
Evet, çok üzücü. Eee, ayaklarına kadar gelmiş yaşlı bir amcaya orada hiç kimsenin yardım edemiyor oluşu, ııı, beni çok üzmüştü. Yani aslında çalışanlardan birisi, eee, ta belki ekstra zamanını harcamak zorunda kalacak o sisteme girip onun bilgilerine bakması konusunda ama, ımm, büt bu tür şeyler de var. Eee, hani bunların detoksu da yapılmasın artık, yani. <chuckles> Eee, bir şekilde
Evet, doğru söylüyorsun. Hı hı. Ya, onu bile vermiyorlardı, yani. Evet. <chuckles> Yani biraz değer yargılarını kaybediyoruz o zaman sanki, hani. İşte, diyorsun: "Yaşlı bir amca hastaneye gelip bir işlemi de ona yap yardım ede edemeyeceklerse sistem niye çalışıyor o zaman?" İyice, çok dönüşüyoruz. Belki bu dönüşüm de bizi biraz, eee, ha hassas mı yapıyor? Yani bir anda elektrikler giderse şarjlar biterse, "Eyvah! Ne olacak?" mı olu gibi bir durum var.
Evet. Evet. Aynen öyle. Ya, banka işlemleri, sigorta işlemleri, her şey online'dan yapılmazsa ilerlemiyor gibi oldu artık günümüzde. E, bunun bir belli bir yaş aralığı var buna, hani, hı yetişebilen ya da yardıma ihtiyacı olan, hep birilerinden yardım istemek zorunda kalan insanlar var. <chuckles> O o kısmı biraz üzücü gerçekten.
Hı hı. Aynen öyle, yani s